À, thực ra thì, ví dụ như là mình sẽ muốn tập trung hơn vào cái việc mà mình muốn làm á. Ví dụ như là trước khi đi ngủ thì mình muốn đọc sách này, đấy, mình mua bao nhiêu là sách về để đấy, mình không thể nào mà để cái điện thoại nó nó nó lấn át tâm trí của mình, xong rồi để sách y như mới ở trên tủ như thế này được. Thế nên là mình muốn là tập trung hơn vào việc đọc sách này. Thực ra mình thấy là đọc sách nó cũng có nhiều tác dụng nữa, nên là mình cũng không muốn là bỏ bê cái việc đọc sách đâu, đó. Ờ, ngoài ra thì tập trung vào việc đọc sách thì cũng là một, cái, cách tốt để mà mình có thể có một, cái, giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn vào ban đêm nữa. Đó, hơn nữa thì, ví dụ như là khi mà làm việc á thì mình cũng mong là khi mà mình không có bị xao nhãng bởi điện thoại rồi thì mình có thể tập trung vào công việc ca ưm, tốt hơn rồi nâng cao cái hiệu suất làm việc lên nữa ấy.
Kiểu thế sức khỏe. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ồ! Ừm.

Đúng rồi. Và mình thấy cái việc sử dụng điện thoại nè thì mình có thể là mình kiểm soát được, và nó cũng sẽ không thể nào nhanh ngay được đâu. Nhưng mà mình nghĩ trong một khoảng thời gian dài thì dần dần, dần dần mình sẽ cải thiện được cái việc mình giảm thiểu thời gian sử dụng xuống. Và khi mà bạn giảm được cái thời gian sử dụng xuống nè, thì bạn cũng sẽ bớt lo lắng về bản thân mình hơn, và bạn cũng có thể tăng cái chất lượng cuộc sống của mình hơn. Và mình cũng nghĩ là m sau này ấy bạn tham gia các công việc nè thì tất nhiên điện thoại hay là máy tính thì nó là một phần không thể thiếu được rồi, nên là mình cố gắng mình hạn chế nó lại, thay vì là mình x xóa bỏ hẳn nó đi, thì bạn thấy điều này nó có đúng không nè?
Ừm. Ừm. Ừm, đồng ý nha. Ê, mình thấy cái cách này cũng hay chứ bộ. Tại vì đâu phải là mình có thể, ừm, bỏ luôn không dùng điện thoại nữa đâu, nhưng mà mình phải giảm dần dần xuống để mà điều chỉnh, cũng như là não của mình cũng cần phải có thời gian để thích nghi, đúng không? Đâu phải là mình muốn cắt là cắt ngay lập tức được đâu. Ờ, cái ý này hay đó bạn. Cảm ơn bạn nha. Hôm nay mình nói chuyện với bạn xong thì mình đã có rất là nhiều những cái góc nhìn mới mẻ và có thêm được những cái lời khuyên rất là hữu ích để mà cải thiện cái thói quen sử dụng điện thoại của mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi nè. Đúng. Ừm. Ừm. Ừm. Mình cám ơn bạn, chào bạn nhá.